Ehm, sai che l le uniche volte che ho ordinato, ehm, delivery, mhmm, diciamo delle catene di, ehm, fast food è stato perché ho avevo voglia del gelato di fanno un un gelato tipico, no, da McDonald's ehm
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Ah sì, ovviamente. Mh-mh.
e quindi più che del bur poi prendevo anche il burger perché poi la comanda se no, non ti arriva neanche a casa se ordini solo il gelato. <chuckles>
Eh certo, sì, no, no, se prendi solo una cosa ti dicono: "Guarda" <chuckles> ecco, sì, sì.
Giustamente. Ehm, però mi ricordo, ecco mi a volte mi viene voglia di quel gelato, siccome a Berlino, non è che ci so altri gelati buon e quindi prendo l'hamburger come, diciamo, contorno, ehm
Mh-mh. Ah okay, capito, quindi cioè il tuo obiettivo è il gelato e l'hamburger è tipo il sì, il contorno, insomma è interessante. Mh-mh. Altrimenti poi, sì, sì, si può vivere anche senza, giustamente. <chuckles>
Il mio obiettivo è il gela Sì, l'hamburger se c'è bene, altrimenti pazienza. <giggles> Ehm, poi a Berlino c'è una catena che si chiama Burger Maister, ehm, che fanno l'hamburger più buono che abbia mai mangiato, quindi insomma non vado mai da quelle le catene americane perché c'è questo qui, prendo sempre il Veggie Burger, ehm, che mettono tipo l'hamburger di soia e e di sopra c'è un un mettono un fungo che è grande quanto l'hamburger. Ehm, è veramente buono. <chuckles>
Sì. Mh, sì. Mh-mh. Mh. Ah, okay, mh-mh. Mh-mh. S <chuckles> Sì, sì, mh-mh.
Mhmm, un fungo gigante, sembra Super Mario quando lo mangio, s quando mi arriva e poi lo man <chuckles>
<chuckles> Aiuto, aiuto. Tra l'altro adesso mi sono appena ricordata, perché io ho detto che è da un po' ecco che non, ehm, mangio fast food, penso che questa questa cosa, sia nata anche dopo i miei 6 mesi in Canada, che purtroppo veramente lì hanno una cultura del fast food in cui sono ricaduta fin troppo, cioè <laughs>
Sì. Mh, sì, sì, a piedi pari, come si suol dire.
Sì, sì, quindi si vede che son tornata e ho sentito la necessità di pulirmi perché da darmi una ripulitina perché cioè, mi sono lasciata prendere troppo la mano, ecco. Diciamo che lì è mhmm, cioè se tu vai in Canada e chiedi portami a mangiare un piatto tipico, ti guardano tipo: "Ehm, q quindi? Nel senso" <chuckles> E esatto, inevitabilmente quando non sai cosa fare quello che cioè capito, vai a n un fast food e ne hanno di diversi che tipo in Italia o in Europa in generale, no non c'erano, quindi comunque ogni volta io ero anche curiosa di provarli, ehm, poi ecco, finita così. <chuckles>
Sì. Ehm, ecco l'hamburger. <giggles> Sei anche curi mh.